अ, तो मैं आपको बताऊँ तो ना मुझे एक बहुत बड़ी समस्या है। <smacks lips> मेरे को ना मेरे काम से के रिलेटेड समस्या है कहीं न कहीं कि ना मुझे ना अपने काम की मान्यता नहीं मिल रही है। मेरे को ना जब मैं काम करता हूँ ना देखिए मैं काम बहुत ज़्यादा करता हूँ। देखिए, मैं कोई काम में ऐसे मैं सही बताऊँ बुरा नहीं हूँ। मैं काम बहुत अच्छे से करता हूँ और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा अ, मिलता भी है कि हाँ, भई लोग बोलते भी हैं मेरे आस-पास मेरे बॉस वॉस सब मेरी तारीफ़ भी बहुत करते हैं कि हाँ, अच्छे से करता है काम, बहुत अच्छे से काम करता है। बट कहीं न कहीं उसकी ना मेरे को एक मान्यता एक होती है ना देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ अपने काम के बारे में। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और हमारे क्लाइंट के लिए हम काम करते हैं। तो जहाँ पर जब मैं बात करता हूँ मान्यता की वो मान्यता की बात कर रहा हूँ कि क्लाइंट के सामने मेरे को मान्यता नहीं दी जा रही है यहाँ पर। समझ सकते हैं? देखिए मेरा बॉस तो मुझे कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ कि, "तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम बहुत अच्छे से काम करते हो।" पर कहीं न कहीं जब मैं जब ये बात आती है कि हाँ, जब क्लाइंट के सामने कुछ अच्छे से प्रेजेंटेशन दे क देने की बात आती है या उनके सामने नाम रखने की बात आती है तो मेरा नाम नहीं दिया जाता है आगे। मेरे को पीछे कर दिया जाता है और जो मेरे साथ वाले लोग होते हैं उनको आगे कर दिया जाता है कि नहीं इनको लेके जाइए। तो मुझे वही समझ नहीं आ रहा है कि ब जैसे अब मैं पिछले 1 साल से इस प्रोजेक्ट में, इस काम में जुड़ा हुआ हूँ अपने उसमें और मैं कहीं न कहीं देखिए अपनी टीम के अंदर टॉप 3 में तो आता ही हूँ। वैसे ही पता तो टॉप 3 में हमेशा रहा ही हूँ मैं। तो देखिए मैं इतना काम जब करता हूँ और मुझे मेरा बॉस वैसे ज़रूर बोलता है अकेले में ले जा के कि, "हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम ऐसे ही काम करते रहो डट के।" बट पर जब मेरे को सबके सामने एक मान्यता देनी होती है ज जैसे मतलब एक टीम के सामने। बिल्कुल मतलब है ना कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया तुम्हारा योगदान बहुत ज़्यादा रहा है इस का कार्य को लेकर वो नहीं मिलती है। मुझे सिर्फ एक पीठ पीछे शांति में बता दिया जाता है बट जिस सबके सामने, क्लाइंट के सामने जहाँ पर मेरे को लगता है कहीं न कहीं उस मान्यता का कोई मतलब है। <smacks lips> वो मुझे नहीं मिलती मिली जा रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ अपनी मान्यता जो मेरे को मिलनी चाहिए अपने काम के लिए? कोई ज जिसको मैं बोलूँ रिकॉग्निशन मुझे मिलना चाहिए वो मैं कैसे सुनिश्चित करूँ कि मुझे मिले? अम, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि देखिए अपना काम तो करना अच्छा लगता है बट उसकी मान्यता ना मिले तो फ़िर बुरा लगता है। तो आप बताएँगे कि मैं कैसे इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? जी।
जी। जी। अच्छा। जी। अच्छा। अच्छा, जी। अच्छा। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मैं आपकी बात समझ पा रहा हुँ। जहाँ आपको मान्यता नहीं मिलती कहीं न कहीं उसका खेद हमेशा रहता है चीजों को लेके। और अगर मान्यता मिल जाती तभी हमें एक अच्छा लगता है कि हम और अच्छा काम कर पाते हैं। तो मैं राय दूँ अपनी उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल प पूछना चाहूँगा। जैसे जो आपकी ये भूमिका है, जो आपकी ये मान्यता है, जो आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं और आपके मैनेजर और आपके जो को-वर्कर हैं वो सब चीज़े स तो आपकी भूमिका की जो ज सक्सेस है, जो इसका एक पैरामीटर होता है, जिसे बोलते हैं ना औपचारिकता की किस रूप में इसको नापा जाता है? वो थोड़ा बताइए।
जी, बिल्कुल। अगर मैं बताऊँ तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के उसमें काम करता तो कहीं न कहीं हम कोडिंग का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम कोड लिखते भी हैं और उसको हम फ़िर प परखते भी हैं कि सही लिखा या गलत लिखा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि काम ऐसा है कि कोड जो लिखना है लिखा है जैसे मैंने अगर कोड लिखा है उसको परखना भी होता है। गलतियाँ देखिए कोड में गलतियाँ निकलती हैं जब उसको चलाते हैं तो। हम उन गलतियों को ढूँढ़ते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा गलती ढूँढ़ पाता देखिए कोड लिखना आसान होता है, गलती ढूँढ़ना मुश्किल होता है। मैं आपको सही बताऊँ तो। तो कोड में जो गलतियाँ होती हैं ना वो काफ़ी बारीक गलतियाँ होती हैं जो आपको ढूँढ़ना पड़ता बैठ के क्योंकि वो ऐसे नहीं मिलती। आप कितना भी उसको आप 1 कोड को लिखने के 100 तरीके हो सकते हैं। तो हो सकता है कि एक गलती आप नी क ठीक करे तो 100 गलतियाँ और बन जाएँ उस गलती से। समझ सकते हैं आप? तो कोड ऐसा होता। तो हमारे यहाँ पर जो काम होता ना वो ऐसा होता है कि हमें कोड के अंदर कहीं न कहीं गलतियाँ ढूँढ़नी होती उसका ज़्यादा एक वो होता है। लिखना तो चलो इ होता आसान बट उसके अंदर कोड के अंदर गलती ढूँढ़नी होती। मैं आपको सही बताता हूँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो ढूँढ़ पाता हूँ वो मैं हूँ अपनी अ, टीम में पिछले 3 महीने से। तो कहीं न कहीं जब मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ आप समझ सकते बहुत ज़्यादा ही ये कठिन काम कामों में आता है। मैं ऐसे कोई बढ़ाई नहीं करूँगा बट काफ़ी कठिन कामों में आता है अपने कोड के अंदर कहीं न कहीं वो गलतियाँ ढूँढ़ना, उसको रन कराना सही से। तो मैं वो सही से कर पा रहा हूँ। पर तब भी देखिए मेरे बॉस मेरी तारीफ करते हैं। अ, अकेले में जाके तारीफ करते हैं कि हाँ, तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। पर जैसे टीम के सामने जब बोलने की बात आती है तो तब मेरी तारीफ नहीं होती तब मेरी कोई ऐसे मुझे ऐसे नहीं बोला जाता कि हाँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तब ऐसे बोला जाता है कि हाँ, ठीक है। हाँ, सब जैसे काम तुम भी वैसे ही काम कर रहे हो। जबकि सबसे ज़्यादा जब मैं देखता हूँ, सबसे ज़्यादा काम जब मैं कर रहा हूँ, जब मैं इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ तो मेरा नाम आगे जाना चाहिए। सबके सामने बोला जाना चाहिए ना कि हाँ, ये बंदा सबसे ज़्यादा काम करता ये बंदा सबसे अच्छे से काम करता है। या फ़िर जब क्लाइंट पूछता है या फ़िर रिव्यू माँगते हैं तो मेरा सबसे मेरे को मेरे काम की कहीं न कहीं मान्यता होनी चाहिए दूसरों से अलग। देखिए टीम की मान्यता तो होती ही है की टीम अच्छा काम कर रही है। बट मेरी कोई अलग से भी तो एक मान्यता मेरे काम की होनी चाहिए कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा काम किसने करा, वो इसने किया। सबसे ज़्यादा मेहनत से किसने काम किया, वो इसने किया। तो कहीं न कहीं अम, एक वो मिलना चाहिए ना मुझे क अपने काम की जो मान्यता है, सबके सामने अलग से। टीम से अलग। जी।
जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। हुँ। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। जी। जी। जी बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ और आपने बिल्कुल सही कहा, एक रिकॉग्नाइजेशन बिल्कुल मिलना चाहिए, चीज़ को लेके और वो बहुत ज़रूरी भी है। तो जैसे आपने बताया, तो मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा जो आपकी मैनेजर है और आपकी टीम है, ये आपकी भूमिका को किस तरीके से आपकी भूमिका को परिचित है? मतलब क्या आपकी टीम और जो मैनेजर है आपकी भूमिका को स भूमिका जो आपकी रहती है काम को लेके हर चीज़ को लेके जैसे आपने बताया कि आपका काम बहुत मुश्किल वाला है और आप बहुत अच्छे से इसको कर भी रहे हैं, तो वो उस चीज़ से परिचित है या नहीं है?
जी बिल्कुल उनको पता है देखिए बिकॉज़ अ आप आप एक बात समझिए क्योंकि आप जैसे मैं मैनेजर आपको बता रहा हूँ ना मेरे को अलग से लग ज़रूर जाता है कि हाँ तू सबसे ज़्यादा काम करो कहीं न कहीं देखिए जब आप स काम करते हैं तो आपका नाम आता है। ठीक है? आप जब मैं काम हम जो भी करते हैं उसमें नाम लिखा होता है किसने वो काम किया। तो जब कामों की जो लिस्ट निकलती है सबसे ज़्यादा नाम जब उसमें मेरी बार होता है मेरा नाम होता है तो कहीं न कहीं सबको पता चलता है ये आस-पास के सब काम कौन कर रहा है, तो ज़रूर मेरा नाम जब आता है उभर के तो कहीं न कहीं सबको पूरी टीम में भी और मेरे मैनेजर को भी पता होता है उनकी नज़रों में हो रहता है कि हाँ ये ज़्यादा काम करता है या ये अच्छे से काम करता है, इसकी ये गलती अच्छे से ढूँढ़ पाता है, ये अच्छे से कोड लिख पाता है। ये अच्छे से कोड के गलती ढूँढ़ पाता है उसको चला पाता है। तो कहीं न कहीं मेरे स मेरे जो काम की जो एक तरह से अ, कि नज़र नज़र में आना वो ज़रूर आ रहा है सबकी नज़र में। पर, आप ये समझते हो इसकी मान्यता नहीं मिल रही है। वो काम जो है सबको पता है कि सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है ये कर रहा है। सबसे ज़्यादा का अच्छे से काम कौन कर रहा है ये कर रहा है। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है ये कर रहा है। पर सब स जब बात आती है कि हाँ सब स आप सबसे ज़्यादा अ आप अ, मान्यता किसको मिलेगी पूरी टीम को मान्यता मिलेगी, इसको मान्यता नहीं मिलेगी या फ़िर किसी और को दी जाएगी कि हाँ, तू अच्छा काम कर रहा है। तो मेरा नाम कहीं न कहीं आता ही नहीं है वहाँ पर। तो जब ऐसी बात आती है जब अलग से एक टीम से होता है ना एक अलग से खड़ा करने की बात तब मेरा नाम नहीं दिया जाता आगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टीम का 1 मेंबर बना के छोड़ दिया जाता है कि हाँ टीम के अंदर सब अच्छा काम चल रहा है तो उसके अंदर तुम 1 हो। तो ये कहीं न कहीं हो रहा है मेरे साथ। जी।
जी। जी। जी। जी। बिल्कुल। जी। जी। जी बिल्कुल मैं स ये भी आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं लोगों को आपसे आगे खड़ा किया जा रहा है जबकि काम आपने किया है उनसे बेहतर। तो एक चीज़, वो बुरी लगती भी है चीज़ों को लेके तो मैं एक च बात जानना चाहूँगा जैसे आपने बताया तो कभी ऐसा हुआ है आगे या पीछे कभी ऐसी कोई विशेष घटना हुई हो जहाँ आपकी मेहनत को अनदेखा गया किया गया हो?
जी, बिल्कुल अगर मैं बताऊँ तो एक अ, जैसे पिछले हफ़्ते की एक बात बताऊँ अगर मैं घटना का बताऊँ तो आपको कि ना कोड लिखा गया था, तो ना वो कोड जो है हमारे म टीम में किसी और ने लिखा था। तो और फ़िर ना वो कोड चल नहीं रहा था। तो ना वो कोड में जो भी गलतियाँ थीं उस कोड में कम से कम नहीं तो 30 गलतियाँ दिखा रहा था। <smacks lips> और जैसे ही कोई बंदे जो है कोई गलती ठीक कर रहा था तो वो 30 गलती जो है क 50 हो रही है, कभी 70 हो रही है, कभी 10 हो रही है, पर वो ठीक ही नहीं हो रही थीं। और वो को लोग जो हैं जो मेरी टीम के थे वो कहीं न कहीं 3-4 घंटे से लगे रहे उस काम पे वो नहीं हुआ। उन्होंने फ़िर मेरे को बुलाया अंत में कि तुम आ के एक बार देखो। क्योंकि मेरे पास अपना भी कोई काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता मैं हर चीज़ को देख सकूँ पर मैं तब भी उठ के गया। और आप मानेंगे नहीं मैंने जो है आधे घंटे के अंदर सारे के सारे एरर्स जो थे सारे जो भी कोड में प्रॉब्लम्स थीं वो ठीक कर दी। और वो कोड बिल्कुल परफेक्ट चलने लग गया और वो हमने आगे भेज दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा हुआ। पर उसमें नाम मेरा नहीं डाला मैंने देखा जब बाद में नाम निकला गया तो उसमें सिर्फ़ एक नाम एक एक्स्ट्रा में था कि इसने मदद करी है। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि यार मेरी मान्यता कहाँ गई। जब-जब मैंने जब किसी और से काम नहीं हो रहा था तब मैं आके काम करके गया। तो मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए था ना कि हाँ, सबसे ऊपर नाम किसका होना चाहिए? मेरा होना चाहिए था क्योंकि सबसे सब मैंने क्योंकि मैंने काम कंप्लीट करा है। तो ये कोड किसी और ने लिखा होगा पर वो तो गलत कोड लिखा था। वो चल तो रहा नहीं था, वो इतने घंटे से लगे रहे उनसे तो हुआ नहीं, तो मैंने जाते ही ठीक कर दिया था पर वो मान्यता मुझे कहीं न कहीं नहीं मिली। तो मुझे काफ़ी उस बात का बुरा लगा। जी।
जी। जी। जी। अच्छा। जी। जी। बढ़िया। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। बिल्कुल, आपकी बात सही है, और कहीं न कहीं वो बुरी लगती भी है चीज़ों को लेके, जैसा आपने बताया। तो मैं इस पे बताना चाहूँगा, जैसे आपने बोला तो जैसे, आपको उस वक़्त नहीं रिकॉग्नाइज किया गया जब आपने काम किया था, आपने कोड को ठीक कर दिया था कम से कम मिनटों में, और जबकि वो लोग लगे रहे थे उस चीज़ को लेके। तो आप एक काम करिए, जब भी आप ऐसी कोई बड़ी डिलिवरी करते हैं या चीज़ों में, कोड में चेंजेज़ करते हैं, या कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों को लेके, तो हमेशा इसके 2-3 बुलेट पॉइंट्स लिख के रखिए अपने पास। चीज़ों को रिकॉग्नाइज करिए, और जब भी मौका मिले, उसको अपने मैनेजर के आगे जाके जताइए, जो भी वह सीनियर मैनेजर हैं, या आप मेल पे भी आप लिख सकते है कि मैंने ऐसा-ऐसा कुछ डिलीवर किया था, ये-ये चीज़े थीं, और ये उसके बुलेट पॉइंट्स हैं, मतलब जिसपे मैंने काम किया है। जिससे उनको हमेशा याद रहेगा कि इसके पास लिखित में है ऐसी चीज़े, कि लिखित में हुई चीज़े सबके सामने रहती हैं और जो बातों में की गई बातें हैं, या जैसे आपने बताया कि आपने काम किया, फिर भी आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला और किसी और का नाम लिख के आया। तो वो कही न कही एक चीज़ वहाँ से बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और जैसे आपको मैंने बोला कि आप अपने मैनेजर से ना पूछते रहिए कि आप कैसे और अपने आप को बेहतर कर सकते हो, उनको क्या आपके अंदर चीज़ें कमी लग रही हैं। तो जैसे-जैसे आप ये चीज़ें पूछेंगे तो वो आपको बताएँगे कि नहीं, नहीं आपने अच्छा किया था आपने इस वक़्त भी ये चीज़ें की थी और जहाँ आपको लगे कि वो उस बात को वो भूल रहे हैं तो वो याद भी दिला दीजिए कि नहीं मैंने उस हफ्ते भी सर ये चीज़ें की थी और इस कोड में ये गलती थी मैंने उस कोड को इस तरीके से ठीक किया। तो वो कहीं न कहीं एक उनके ऊपर चीज़ें बनी रहेंगी प्रेशर बना रहेगा चीज़ों को लेके कि वो याद रखेंगे और अलाइन रहेंगे आपकी बातों से कि इस बंदे ने भी बहुत अच्छा काम किया था और इसकी वजह से ही अभी जो हम दे पाए हैं अपनी डिलिवरी वो इसी की वजह से दे पाए हैं। तो वो एक बहुत अच्छा आपका वो योगदान रहेगा उन चीज़ों को लेके। बाकी मैं आपसे बोलूँगा कि आप सारे काम अपने ऊपर मत लीजिए, समय-समय पे अगर हो सके तो अपने कामों को भी दूसरों को दीजिए चीज़ों को लीजिए क्योंकि जैसे आप अ अकेले ही काम करते रहते हो कहीं न कहीं उनको ये लगता होगा ये सारे काम करेगा दूसरों को रिकॉग्नाइज़ करना ईज़ी रहेगा चीज़ों को लेके चाहे वो थोड़ा भी काम करे। त त अपना काम को डेलीगेट करना सीखिए उनको बाँटना सीखिए जैसे-जैसे आप बाँट लेंगे काम को उस चीज़ को समझेंगे चीज़ों को लेंगे और जैसे ही आपने बाँटना चालू किया वो जब काम को समझने लगेंगे तो अपने आप ही आपका मैनेजर उन चीज़ों की कमियों को देखने लगेगा कि वो कितनी चीज़ों में अच्छे हैं कितनी चीज़ों में नहीं है और आपको शायद वहाँ से रिकॉग्निशन अच्छा मिलने भी लगेगा। <smacks lips> उम, आज की बात एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जब भी ऐसे जब सजेशंस माँगे जाते हैं चीज़ों को लेके या जब मीटिंग होती है तो उसमें हमेशा अपना पक्ष पहले रखने की कोशिश करिए अगर हो सके तो जल्द से जल्द रखने की कोशिश करिए। जिससे मैनेजर या बाकी लोगों के आगे ये बने एक आपकी छवि कि ये बोलना जानता है ये बोलता भी है और ये सजेशन भी बहुत अच्छे देता है और फ़िर आगे जब ऐसी चीज़ें रहेंगी तो ये डॉक्यूमेंटेड रहेंगी और डॉक्यूमेंटेशन का आप पावर जानते ही हो, कि लिखित में जो चीज़ें होती हैं या मेल पे जो चीज़ें होती हैं वो आपकी और मेरी बातों से कहीं ऊपर है और कहीं न कहीं वो लोगों को समझ में भी आती है। तो इन बातों से आप अगर इन चीज़ों को अपनी लाइफ में करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी।
जी बिल्कुल आपने सलाह दी मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के जो आपने बात कही कि लिखित में रखूँ सारी चीज़ों को और मैं अपना पक्ष रखूँ। मैं ज़रूर इस सलाह का इस्तेमाल करूँगा और आपने जो सलाह दी उसके लिए मेरे को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हल्का महसूस हो रहा है। उसके लिए मेरा सलाह देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।
जी। जी, मुझे भी अ, आपको सलाह देने में अच्छा लगा और भी आपको आगे मदद चाहिए हो बता सकते हैं, धन्यवाद।